Alors, je voudrais parler avec toi d'un d'un problème ou, enfin d'un problème, en tout cas, d'une, heu, d'une d'une évidence, heu. Les les amitiés, heu, que que j'ai, heu, certaines amitiés que j'ai, heu, tendent à, heu, bah, à s'effacer doucement, tu sais, heu, et et et à disparaître presque, heu, pour certaines d'entre elles, heu, sans qu'il y ait eu de conflits, ni quoi que ce soit. C'est vraiment le temps qui fait son œuvre et dans certains cas, alors, il y a je f je fais la distinction entre amis et et et copains, hein, heu, voilà, un ami, c'est qué enfin quelqu'un de de vraiment proche et et pour qui, heu, voilà, l'intérêt est un peu plus profond. Heu, et justement, bah, dans ces amis il y en a certains que, heu, que j'ai depuis depuis tout petit et, heu, qui maintenant, heu, je le vois presque plus, il y a presque plus de nouvelles, ni d'un côté ni de l'autre. Mais clairement, on se perd de vue. Et et voilà, j'aimerais discuter un petit peu de ce sujet avec toi et et voir ce que toi, tu en penses, voir si évent non, vas-y, je t'en prie.
Oui, oui, oui. Donc c'est des Ah, non, pardon, excuse moi. C'est, donc, c'est des amis d'enfance, heu, que tu perds de vue depuis c'est récent en fait ou, heu, ça fait quand même plusieurs années que tu ressens que la dynamique elle a changé?
Mmh. Non, c'est assez progressif et ça fait plusieurs années, oui, que que alors pour certains, on se voit assez régulièrement encore. Heu, concrètement ce qui a été un petit peu déterminant, hein, je pense, et ce qui a ce qui a fait que ça a changé, c'est, heu, le fait que certains d'entre nous soient devenus parents et d'autres non.
Mmh, d'accord et hem, est-ce que tu as essayé d'en parler avec eux, justement, de de ces changements et de ton ressenti par rapport à la situation?
Beh, pas réellement, heu, c'est vrai que j'ai jamais, heu, bah, j'ai jamais vraiment osé faire ça. Tu sais, le fait, justement, qu'on s'éloigne comme ça et qu'on se perde de vue, bah, ça ça crée comme une espèce de distance et de barrière. Et je sais pas si je suis le seul à le ressentir, au, heu, de ce fait, si je je je sais pas ce qu'eux ressentent, heu, même si, eux, heu, heu, ont le même ressenti que moi vis-à-vis de ça, si eux se disent que, beh, je fais plus d'efforts donc eux n'en feraient pas, heu, si on partage la même pensée, si eux ne ne sont complètement heu, enfin, voilà, je sais pas du tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et c'est vrai que c'est un questionnement que que je me suis, heu, ju heu, juste fait à moi-même et je suis pas allé chercher, heu, la la réponse, heu, bah, beh, chez chez q chez quiconque, quoi.
D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie, au fait, au fond de toi, réellement? Est-ce que tu as envie de maintenir, justement, cette, heu, cette amitié ou ou est-ce que tu tu préfères aussi peut-être élargir ton cercle d'amis, heu, tout en peut-être que ça te convient au fin de toi? Qu'est-ce que tu ressens, heu, vraiment?
Beh concrètement, alors, on était un bon groupe de de de copains, heu, même d'amis, hein, comme je disais, voilà ce cette, heu, cette, heu, <coughs> comment dire? Cette, heu, fraction est est assez fine cette, heu, comment dire? Cette tournure est assez, heu, est assez fine. Heu, et en fait, heu, pour certains d'entre eux, je c'est vrai que j'ai pas plus de manque que ça et voilà, bah, la vie a fait que, et tant pis, c'est comme ça. Pour d'autres et je pense à 2-3 2-3 copains, heu, enfin amis, du moins, je ouais, je je me demande, heu, je me demande comment ils vont, j'aimerais les voir plus souvent, j'aimerais les voir tout simplement, en fait et heu, j'aimerais renouer un petit peu plus avec eux et et voilà, je sais pas trop comment, heu, comment en arriver là, je sais pas trop, heu, comment pallier à cette situation et comment revenir un peu sur, heu, sur le temps qui est passé et qui a, beh, qui nous a un peu éloigné, quoi, concrètement.
Oui, mais je com je comprends, heu, complètement la la situation. Mais moi, ce que je te consei ce te conseille, pardon, ça serait de privilégier des rencontres, mais en tête-à-tête. Si tu as la possibilité de de leur proposer le rendez-vous, mais heu, prendre le temps peut-être, voilà, un un lieu neutre, calme et, heu, et expliquer, justement, ce que tu ressens et heu et ce que tu as besoin, ce qui manque, les changements. Et en fonction de ce qui va se passer en face de toi, justement, ça va t'aider à à voir que, bah, l'amitié, la situation, elle a évolué, en bien ou ou peut-être que chacun, voilà, c'est le moment où chacun prend son chemin et et que même si les gens restent dans ton cœur, ben, peut-être que les les liens sont moins forts, il y a moins de choses à partager en en commun, mais ça veut pas dire pour autant que que vous vous ne vous appréciez pas et que ce n'est pas possible de quand même vous rencontrer et et de passer une soirée ensemble.
Bien sûr. Oui, tout à fait. Non, tu as raison, c'est c'est certain, mais heu, ouais ouais c'est tu as raison sur le sur le fond. Après, c'est le le fait de de les questionner et et et d'aller mettre sur la sur la table, et bah, un petit peu ce que je ressens et et mes attentes. Ben, j'aurai une réponse claire et définitive, c'est certain, hein. Ça, c'est c'est c'est indéniable. Maintenant, heu, oui, bah trouver, heu, trouver le temps pour ça, il y a de ça aussi, hein, parce que, heu, ils ont leur vie, maintenant, moi, j'ai la mienne. On est plus forcément, heu, au même, heu, au même endroit donc heu, on habite pas dans les mêmes, heu, dans les mêmes villes forcément et oui, c'est plus autour de tout ça, finalement, que, heu, comment m'organiser et et est-ce que ça en vaut la peine, et voilà, c'est très, heu en pleine pensée philosophique et heu, et de réflexion d'intérêt aussi, heu, mais heu, ouais, c'est vrai que ça me manque et et peut-être que je devrais essayer de creuser un peu plus et d'aller vers eux. Ouais, je pense que tu as tu m'orientes bien, en tout cas, là-dessus.
Je pense que verbaliser, c'est important, heu, verbaliser ses émotions, donc heu, après, je comprends la distance, mais heu, tu peux aussi peut-être proposer, quoi. Géographiquement, je me rends pas compte, hein, si, heu heu, de de la distance, mais heu, peut-être de de proposer à à plusieurs d'entre eux quelque chose de de nouveau. Heu, ça peut être, heu, un week-end, heu, à la montagne avec leurs enfants, leurs familles, et cetera, mais trouver du temps, de manière individuelle, avec, heu, chacun pour, heu, pour exprimer ce que tu ressens vraiment. Quand c'est une une une piste, si vraiment, heu, géographiquement, ils sont éparpillés et que c'est compliqué, heu, dans l'organisation, de ouais, de le de les réunir, heu, sur quelque chose qui sera, quand je dis: «de nouveau,» c'est parce que tu parles de famille, de donc je me je déduis que toi, tu as peut-être pas de f d'enfant. C'est l'inverse. OK, voilà, c'est l'inverse.
Bien sûr. OK, ouais. Si si, alors justement, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai des enfants et et ouais.
Donc, du coup, peut-être, voilà, proposer une activité qui plaise à tous, heu, soit aux célibataires ou aux familles. Heu, je parle de de vacances à la montagne. Heu, ça peut être sympa aussi, quoi, mais heu, c'est vraiment un exemple au hasard, mais heu heu, l'i l'idée, c'est de de créer quelque chose, voilà, de nouveau et que tu trouves le temps, justement, de de parler avec chacun d'entre eux, heu heu, au moment le plus opportun pour toi.
Oui, oui, oui, tout à fait. Bien sûr, oui. OK, d'accord et vraiment donc, oui, heu heu, mettre tout sur la table comme on le disait plus tôt et et être fixé et en tout cas, heu, oui, heu, c'est sur une réunion, heu, que ce soit, heu, la montagne, ça me plaît, hein, ton idée puisque c'est vraiment un univers en plus que j'affectionne particulièrement et heu, bah, c'est ludique pour les enfants aussi donc si jamais on devait partir en famille et enfin, pour ceux qui ont des enfants et et pour les autres, bah, juste venir, heu, passer un bon moment. C'est c'est effectivement, heu, un bon conseil que tu me proposes là, aussi, heu et OK. Bon, ben, écoute, je vais je vais prendre tout ce que tu me proposes et je vais essayer de je vais essayer d'aller de l'avant avec ça et essayer de d'améliorer nos nos relations et en tout cas de les de les reconstituer donc heu, bah, je te remercie déjà, hein, pour pour tout ça, pour ce que tu m'as apporté et et voilà et oui, dis-moi?
Oui. Bah, avec plaisir, avec plaisir et je veux juste je voudrais juste compléter, excuse-moi, je te coupe parce que, heu, je voudrais aussi te donner un dernier conseil, heu, par rapport au au contenu de de tes échanges, heu, avec tes amis, c'est, heu, de partir sur des notes positives toujours, de pas, heu, de pas rentrer dans un discours, heu, haineux ou moraliste ou mais plutôt des choses tout est voilà, se remémorer le bon vieux temps, heu, les bons moments que vous avez passés et heu et à partir de là, commencer justement à exprimer, bah, que ce changement, cette évolution, elle est pas forcément, heu heu, favorable dans ton quotidien, que ça te manque, heu, tu comprends ce que je veux dire? Dans le et heu, je pense que tu devrais, ouais, plutôt, heu, partir du positif. Ça ça ça ça crée quand même un
Oui. D'accord. Oui, oui, bien sûr, oui. OK.
ça crée une, heu, une ambiance plus, heu, détendue et heu et partir de bons souvenirs c'est toujours plus, heu, plus favorable pour ouvrir une conversation un peu plus, heu, peut-être parfois douloureuse pour toi aussi et pas évidente.
Oui, oui, absolument, tu as raison. Tu as raison et oui c'est un bon conseil encore une fois, que tu me proposes et ça va vraiment ça permet de de garder, heu, un terrain neutre et sans, heu, sans avoir, heu, bah, sans avoir à déclencher, heu, bah, un terrain animal, enfin animo une animosité en tout cas. Donc heu, oui je te rejoins encore une fois là, tu eh ben je vraiment je te remercie pour, heu, tout l'intérêt que t'as apporté à ce que je t'ai ce que je t'ai raconté et et pour les conseils que tu m'as prodigués, heu, merci beaucoup en tout cas.
Bah, écoute avec grand plaisir et heu, j'ai aucun doute sur, heu, sur tes choix et ce qui va se passer après. Le plus important c'est communiquer. De partager, de pas garder pour soi les choses, surtout avec les gens qu'on aime. On a tendance à interpréter, nous, de notre côté, heu, sans avoir tous les détails d'une, heu d'une vie, heu, heu, même si c'est une amitié profonde la distance, elle, heu elle ne dit pas tout, j'ai envie de dire. Dans le sens où, heu, il y a des parfois des choses un peu cachées qu'on n'a pas forcément envie de partager pour pas perturber. Peut-être que tes amis te dit: «Oh là là maintenant oui, il a des enfants alors je vais b je vais pas lui parler de ça, beh il a il a d'autres priorités». Alors que toi, bah, c'est tes priorités certes c'est peut-être tes enfants, mais tes amis font partie aussi de ta vie.
Absolument oui, oui tu as absolument raison et tu mets le doigt sur quelque chose qui je pense est est clairement, heu, est clairement d'actualité dans ce que qu'on traverse, oui.
Mmh.
Merci en tout cas hein, encore merci beaucoup.
Bah, écoute avec grand plaisir.